Allora, diciamo che è stato sempre qualcosa che, ehm, <tsk> lì, in qualche angolino del cervello, volevo uhm, volevo riprendere. Uhm, è stato un caso fortuito che, uhm, a livello lavorativo, ho avuto un periodo di di "pausa", uhm, fra virgolette, o comunque di mhmm, di l uhm, lavoro meno intenso, ecco. E quindi mi sono ritrovata dall'avere un lavoro che ap mi assorbiva abbastanza, ad avere molto più tempo libero e e quindi devo dire che è stato soprattutto grazie a questo, che all'inizio avevo visto invece non come, ehm, un'opportunità, ma come qualcosa che ehm, c che era anche un po' frustrante forse, ehm, invece, ehm, si è dimostrato essere qualcosa di a assolutamente positivo per me, perché mi permesso di uhm, di riiniziare a disegnare.
Mh-mh. Ah okay, certo. Ovvio. Mh-mh. Fantasti Un qualcosa, esatto, che ti piaceva tanto da bambina adesso c uhm, ti dà comunque quelle stesse sensazioni positive che ti trasmetteva, appunto, tanto tempo fa, quindi, ha anche una sorta di effetto tranquillizzante e calmante, immagino.
Sì, sì, assolutamente. Devo dire che, uhm, adesso, ripensandoci no non penso più a quel momento come, uhm, un qualcosa di di negativo che che mi è capitato
Ah, che bella cosa.
ma ma anzi, è assolutamente successo, uhm, in un momento <chuckles> fortunato ecco, come per dire, uhm: "Fermati un attimo e ritrova un po' quello quello che ti piaceva fare, ehm, perché comunque è giusto coltivarli questi hobby".
Belliss Oh. Gran bella cosa. È giusto, giusto, assolutamente. Infatti, a bene coltivarli, anche se magari lentamente, così, ma piuttosto che buttarli via del tutto, coltivarli, appunto, in maniera molto calma, tranquilla, è la soluzione migliore. Ma dimmi, se uno invece è indeciso e si trova a un bivio, nel senso, ha interesse nel riprendere una un uhm, un hobby o un'attività che faceva, a da bambino, ragazzino, uhm, e poi ha smesso per vari motivi, ma è anche indeciso se invece andare a esplorare un nuovo hobby, quindi dedicare a qualcos'altro, e non potendo fare entrambi deve scegliere A o B. Secondo te, ehm, com'è che uno qui deve scegliere se riprendere un vecchio hobby o andare, esplorarne uno nuovo? Sulla base di cosa?

Allora, perso interesse al mhmm, innanzitutto, dipende molto spesso dalla motivazione, magari, uhm, sono sono cambiati, uhm, i gusti, sono cambiate magari c'è c'è una persona a cui, non lo so, uhm <chuckles> piaceva, uhm, fare sport, e quello sport per qualsiasi ragione, uhm, non lo entusiasma più. Quindi, in quel caso, mhmm, se, uhm, è rimasto il il pallino di "Voglio vedere se, uhm, mi piace ancora giocare a tennis", non lo so, <chuckles> si può sempre ritentare perché, ehm, riprovare non fa mai male, ecco, quindi
Mh-mh. Esatto. Okay, okay. Okay, interessante come risposta. Te, ti è mai capitato di avere un hobby magari, uhm, o anche un interesse che c'avevi da più giovane, da bambina, ragazzina, poi di abbandonarlo perché dai, eh, dopo la vita insomma, ca n si cambiano interessi, prospettive, ma che ti piacerebbe, uhm, riprendere, parlo parlo proprio di hobby a livello, mhmm, di passione, di interesse che avevi da bambina o da più giovane?
Allora, mhmm, c'è stato un hobby che, in mhmm, mi piaceva molto fare da quand'ero più piccola diciamo, che ho ripreso in realtà recentemente. Uhm, quindi, quello lo lo sto, per adesso, uhm, riuscendo a mantenere, che era quello del del disegno. Uhm
Ovvero? Oh. Oh, ma che bello questo hobby, fantastico, bello il disegno. Cosa disegnavi?
Sì, sì, sì, quindi Ehm, faccio adesso faccio illustrazioni. Prima erano, magari più, uhm, disegni un po', uhm, ovviamente dettati dall'età giovane ecco, però era era una cosa che avevo proprio perso, uhm, soprattutto devo dire fra l mhmm, gli anni delle medie, e delle superiori. Ehm
Ah. Cer Certo.
Devo dire che invece recentemente, uhm, sono riuscita a riprendere questo che era una u una mia grande passione quand'ero più più piccola, e fortunatamente adesso sono s sto riuscendo a portarlo avanti, nonostante abbia un lavoro tradizionale, ecco, da 8 ore, uhm, di ufficio.
Fantastic que questa è proprio una bella cosa. Ma qual è stata la scintilla che t'ha fatto, uhm, riprendere appunto, l'hobby del disegno dopo tanto tempo che ti eri fermata?